Di ba ano, ay naku, ang sarap nun.
Lalo nung mga high school kami tapos. Tapos parang kapag na-i-stress kami, parang gusto na namin mag-unwind pumupunta lang kami sa kagubatan.
Hmm. Ah, oo nga. Sa bukid lang no.
Mm.
Hmm, tapos mangunguwa ng mga buko.
Tas kukuha ng mga suha, <chuckles> mga prutas, hmm, oo, buko isa din isa din yun.
Suha ayan, oo, prutas saging. Hmm, sa'min naman madalas na kinukuha namin yung saging yung saging pa sa ano yung may buto.
Mm, hmm, Mindanao ba tawag dun?
Hmm, ayun. Ah?
Saging Mindanao parang yun ba yun?
Hindi ko din alam pero basta ganun saging siya na mabuto, parang galing lang din, um, dahil sa mga ganong bagay na, ah, nararanasan natin yun eh, 'no, ah, nagiging mas malapit tayo sa kalikasan.
Mm. Mm. Mm. Kaya, oh, meron pa yung high school kami nun tapos nagkayayaan kaming magbabarkada tas may mga tanim sila na mga gulay gulay tapos yun inaani namin tapos prini-prito yung talong.
Mm. Hmm. Ah. Ay oo masarap yun.
O prino-prito namin tapos yun salu ba pagsasaluhan namin yun kahit mga simpleng bagay lang, mga simpleng simpleng bagay tas simpleng pagkain lang pero talagang napapasaya ka.
Hmm. Oo nga ano.

Kaya nga.
Kasi sa siyudad parang, sa siyu sa siyudad naman parang parang ang bilis-bilis ng oras doon.
Hmm. Oo nga, oo. Totoo 'yun ah.
Tapos 'yung mga tao, 'yung mga tao, parang talagang busy talaga sila na kumita ng mga pera.
Oo, tama.
'Di ba. Mm. Pero kapag malapit sa ka sa kalikasan wala kang iniisip. Mas panatag 'yung lo 'yung kay 'yung isip mo wala kang iniisip, nakakapag-relax ka.
Talagang Hmm. Kaya nga. Kaya nga totoo. Ang laking tulong, nakaka-relax talaga pagka 'yung simpleng pamumuhay lang, o payak na pamumuhay lang. Kasi talagang wala kang iisipin na mga kung ano-anong bagay, 'yan 'di ba. Tipid ka sa mga bagay-bagay kaya, ang sarap lang din, nakakapagtanim-tanim ka, ganun.
Mm. Mm. Oo, simple. Mm, mm, tama. Mm, tapos oo, pati sa kalusugan 'di ba, kapag minsan puro mga gulay, fresh na gulay, kasi masarap din naman 'yun eh, mga fresh. Kasi, sa mga siyudad-siyudad parang bihira ka na lang makakita ng mga fresh.
Mm. Oo nga. Tama. Oo nga eh. Oo, tapos ang mahal pa ng mga bilihin.
Mm.
Ayun pa 'yung isa sa mga nagpapahirap din eh, diyaan sa, mhm.
Oo, hindi na nga fresh ang mahal-mahal pa.
Oo nga eh, pagka sa probinsya, fresh 'yung mga bilihin tapos kung bibili ka man mura pa, 'di ba.
Mm. 'Pag tapos minsan ka minsan nga pinapahingi na nga lang eh. hindi na pinapabayaran.
Mhm. Oo nga, oo. Oo nga, pinapamigay na lang nila 'no, gano'n talaga kasi nagtutulungan lang din. Um, pagka talaga nasa probinsya ka payak lang 'yung pamumuhay, pero ano ba, may mga specific ka bang, ah, karanasan sa kalikasan na talagang nagpasaya sa'yo?
Mm. Mm.

Totoo, 'tsaka ano pa nga ba mga masasayang bagay, ay kamukha mga pananim yung mga fresh na pagkain, yan.
Oo. Mm. Yung mga mais, yung mga puno ng mga mangga, di ba minsan kapag mga ganun eh, inaakyat natin tapos kumukuha tayo mga libre.
Yan, pagkain. Oo nga. Oo, talaga yun yung sinasabi nga nila, hindi mo kailangang magpaalam, magpaalam ka lang sa puno.
Oo. Kasi madami eh, madaming mga may tanim, kasi sa siyudad yung, kaya nga yung mga lahat ng mga nandun kailangan mong bilhin.
Di ba no'n 'no? O Totoo. Lahat dun kailangan mong bilhin, um, kailangan mong pag-ipunan di ba lahat may presyo? Hindi ka makapunta malapit ka sa kalikasan eh, ma ano lang mm di mo kailangan mag-ano, di mo siya kailangan na bumili ng mga bagay-bagay di ba, kilos ka lang, 'pag nagugutom ka, ano ka lang, um, bili ka lang ay tawag dito, tanim ka lang o manghuli ka lang sa dagat, o kaya kapitbahay.
Mhm. Kaya nga. Mm, parang ang gaan lang. Oo tama ka, mm. So oo. Pupunta sa kapitbahay ng may mga, na may mga tanim ng mga puno ng mangga, bayabas.
Oo yan, o kaya mga gulay-gulay kagaya ng mga talbos ng kamote, okra.
Mm. Pwede kang humingi sa kapitbahay.